Hmm, hello, magandang tanghali. Kamusta ka ngayon?
Uy! Ah, magandang tanghali din, thank you ah, sa pagkakamusta sa'kin. Ikaw ba kamusta ka diyan?
Ah, mabuti naman, 'no. Ah, gusto ko lang itanong, ah, anong masasabi mo sa privacy? Ngayong na nauso na ang internet?
Hmm, naku, ah, ngayon kasi parang kailangan napaka-ingat na natin, eh, kung anuman ang mga, ah, pino-post natin o kasi, lalo na kung ano yung mga ibinabahagi natin sa mga social media natin, 'di ba? Kasi, parang lahat na ng mga mata nakatingin na sa'yo, basta nakapagbisita sila sa profile mo, sa, ah, anumang social media accounts na meron ka, 'di ba? So, parang kung makita yung, kung saan ka nag-aaral, kung saan ka na, dapat na maingat ka rin sa pagshe-share para, ah, para maging safe ka, di ba? Hindi pa maano ikaw ba, ano bang, opinyon mo do'n?
Mhm, mhm. Mm. Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Alam mo kasi, 'pag iniisip ko talaga, ah, medyo yun nga kagaya ng sinabi mo medyo, ah, n nasosobrahan tala din talaga tayo ng, ah, pagbabahagi, 'no? S s s sa, sa internet lalo na sa mga social media sites. Naalala ko noon noong bago pa lang ang Facebook, ganyan din naman ako tsak kasi medyo, ah, bata pa din ako no'n kaya mahilig din akong, ah, mag-share ng mga litrato tsaka ng mga ng mga opinyon ko tungkol sa mga bagay-bagay. Yun nga, 'di ba, dati talagang ako din nagpi-picture din ako ng mga kinakain ko tas yun sine-share ko din online. Pero nung habang tumatanda tumanda ako nang tumanda parang, ah, naisip ko nga na hi hindi naman pala dapat ano 'di naman pala dapat sine-share lahat nung hindi naman lahat ng kailangan mong ang ginagawa mo kailangan malaman ng ibang tao, hindi naman lahat ng kinakain mo kailangan malaman ng ibang tao or aya yung mga lugar na pinupuntahan mo, naku parang medyo delikado din pala yan napag-isip-isip ko lang 'no, oo.
Hmm. Hmm. Oh. Hmm, totoo 'yan. Hmm. Oo. Hmm. Tama. Tama, hmm. Hmm. Totoo yan, at saka may gusto lang akong ibahagi sa'yo, lalo na sa mga, ah, meron akong kakilala na na-intrude ang privacy niya dahil sa internet. Um, pa'no kasi ano siya parang medyo sikat siya kahit papaano dito sa lugar namin kasi parang vlogger siya. So, mahilig siya parang mag, ah, mag-my day my day, ah, kung nasaan siya parang ganon. Napakahirap pala nun kasi, ah, like for example nag-post siya kung nasaan siya. Napupuntahan siya ng mga tao agad-agad kung nasaan siya. Kumbaga kung may mga hater siya, kung may ano siya, ah, malam um, nagka nakaranas siya na parang binabato siya ng, ah, ng itlog ng itlog, oo, ng itlog o kung ano-ano man. Kasi nga may mga opinyon na hindi siya binibigay online na hindi nagugustuhan ng iba. So, feeling ko nai-intrude talaga yung privacy ng bawat tao lalo na kung may personalidad ng involved. Ikaw ba anong ano mo, ah, masasabi mo dun?
Hmm, hmm. Mm. Hmm. Mm, mm. Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Oh, oo. Mm. Mm, mm. Oo nga, yung mga ganyang ganyang klaseng sitwasyon ano nakakalungkot. Kasi yun nga nag-ano lang naman, eh, no? Nagpapahayag lang naman ng sariling opinyon ang isang tao. Pero yun nga madaming nagagalit sa kanya, tas merong mga ganong klase ng reaksyon na hindi maganda ano minsan talagang masasakit yung mga salita na binibitawan nila online. Kaya yun naka minsan nakakapagdulot 'to ng stress, 'di ba? Tapos yung mental health pa ng tao naapektuhan. Kaya yan, eh, ganon nga-mga itong mga panahon talagang napakahirap na mapanatili ang privacy. Nai naiinis nga din ako minsan sa mga ibang application na yung hindi ka puwedeng, ah, magtago man lang ng online status mo yung hindi mo puwedeng gawing invisible kasi minsan, 'di ba, ayaw mo namang makipag-usap lagi sa mga tao, eh. Ayaw mo namang makita nila na ano. Ta's gusto mo lang talagang, ah, mag-relax ng mag-isa. Kaya nga napakahirap talaga mapanatili yung privacy ngayon. Ta's yun nga ang dami-dami ng ano, dami-dami pang makikialam sa'yo pag ano, 'pag konting ano lang mm, ge
Hmm. Hmm. Oo. Hmm. Hmm. Totoo 'yan, oo. Oo. Oo. Totoo. Mm. Totoo 'yan. Totoo 'yan. Oo, at saka. Ah, at saka, ah, minsan kasi na mahirap din katulad sa karanasan ng iba kong mga kaibigan. Ah, yung minsan nagiging masyadong intimate na sa mga kausap nila o ka-chat nila online. Hindi pala nila alam na, ah, ito'y mga scammer. Meron akong kaibigan na, ah, na nagpanggap na bilang babae ang kat lalaki yung kaibigan ko nag meron siyang ka-chat na hindi niya alam nagpapanggap lang bilang babae. Tapos, ah, nagkaroon sila ng palitan ng mga mensahe, palitan ng mga videos sa chat, ah, palitan ng tapos ang ending iniscam siya na ikakalat yung mga yung mga larawan, mga videos na pinag na ibinahagi niya.' Kung hindi siya magbibigay ng karagdagang pera.
Mm. Hmm, mm, hmm. Hmm, mm. Mm. Mm, mm. Oo. Mm. Hmm. Mm. Oo. Oo, nakakatakot naman yung mga ganyang klase ng sitwasyon, 'no? Kasi mm.
Totoo, kasi ang mga masasamang ugali, tao, anong masasabi mo diyan?
Yun nga, eh, nakakatakot, pero nakakainis tapos sana nga yung mga ganyang klase ng, ah, scam, 'no? Ma mahuli. Kasi talagang, di ba, pinagkakatiwalaan mo, eh. Tapos ganun yung gagawin. Pero yun nga, eh, isa yan sa mga dapat nating, ah, pag-ingatan. Kasi alam naman natin na sobrang dali na lang makakuha ng impormasyon tungkol sa isang tao ngayon. Ngayong, ah, ag talagang kalat na internet, mm.
Mm. Mm. Mm, totoo. Kasi isang click lang mm, isang click lang, pwede ka nang magpadala ng larawan mo o video mo sa ibang lalo na kung maseselan ito, di ba? Alam mo, private chat ’yon. Pero bigla kang magugulat na lang, ipagkakalat ka. Parang siguro ang masasabi ko lang ang mga simpleng paraan para maprotektahan ang sarili natin, eh, talagang mag-ingat
Mm. Noon. Mm. Mm, mm. Mm, mm.
at mapanuri.
Oo.
Lalo na kung sino kausap mo, kung sino katiwa-tiwala ba 'yan o ngayon mo lang kausap, di ba? Eh, ikaw ba, anong opinyon mo?
Oo. Mm, tama. Oo nga. Dapat nga talaga, sob dobleng ingat tayo pagdating sa paggamit ng internet, kailangan basahin nating maigi, lahat no'ng mga, bina ah, mga iki-click natin kasi, na baka scam na pala, 'di ba? Yan, tapos siguro maganda din na, huwag kang magtitiwala sa mga, yung mga, hindi mo naman kilala, kasi kar karamihan sa kanila hindi maganda yung intensyon eh. Bihira na lang ngayon yung gumagamit ng internet, para, 'di ba, meron meron naman na, may mga gustong makipagkilala sa mga bagong tao, gusto makipagkaibigan. Pero yung karamihan talaga may masamang balak, kaya sana, ah, isip-isipin natin kung ano, kung ano yung mga isi-share natin, kung sino yung mga tatanggapin natin bilang kaibigan sa internet, kahit sa ano oo.
Mm. Mm. Totoo yan. Mm. Mm. Oo. Tama ka diyan. Totoo yan. Hmm. Oo, lalo lalo na 'pag ano, lalong-lalo na pa lalong-lalo na sa mga fake news, 'di ba? Maraming mga Facebook page ngayon, nagpapalaganap ng kung ano-ano na lang na istorya, about sa mga sikat na personalidad, na hindi naman totoo. 'Di ba, kesyo, ah, namaalam na raw o namatay na raw 'to, pero hindi pa pala, parang gano'n, parang, ah, dahil lang siguro sa mga likes o na 'di ba, ang likes nakakapag ano yan, kumikita sila diyan, 'di ba, ng pera. Siguro dahil sa pera, nagagawa talaga nilang, ah, magbahagi ng mga hindi na makatotohanang mga balita o mga istorya, ikaw ba, anong mapapahayag mo mo, ah, ma anong opinyon mo about sa fake news? Mm.
Mm, mm. Mm. Mm. Oo, mm. Mm, mm. Oo, 'yon nga, mm. Mm. Ayan, yung mga ganiyang klase ng, ah, aktibidad sa internet yung pag pagpapakalat ng mga maling balita, yung, alam mo naman na hindi totoo, 'di ba, tapos babanggitin mo pa. Kaya nga, yan yung sinasabi mo, kasi kumikita sila do'n eh, 'yon lang naman yung dahilan, kaya nila ginagawa, tas, 'di ba, gumagamit sila ng Photoshop para i-peke yung mga ano, yung mga sitwasyon. Tas, yan nga, nakakainis lang kasi nakakaapekto 'to do'n sa mga tao na involved eh, kasi, 'di ba? Naapek naapektuhan sila, naapektuhan yung mga mahal nila sa buhay, yung mga kaibigan nila, kaya sana itigil na yan. Kaya lang, ang problema, ah, napakahirap sa lalo na sa ating mga ordinaryong, ah, mamamayan 'no, ang talagang, kaya lang magkontrol nito yung mga may-ari ng social media sites, eh. Puwede din siguro yung gobyerno pero, hirap din sila kasi hindi naman si oo, hindi naman sila gano'n kagagaling sa teknikal na mga bagay, kaya yung mga social media sites dapat ang ano eh, ang responsable sa mga ganyang klase oo, sana huwag na nilang gawin, mm.
Hmm. Tama. Tama, hmm. Mm. Totoo. Tama ka. Hmm. Hmm. Tama, totoo ka diyan. Mahihirapan din, oo. Totoo yan. I-report, mm, sa Facebook mismo. Hmm. Pero tama ka, ah, sa lahat ng opinyon mo, at ng mga nabanggit mo, 'no? So, ah, sa palagay mo ba dapat bang mas, ah, higpitan ang mga batas tungkol sa paggamit, pag-save ng mga personal na information sa internet?
Mm. Oo, sa tingin ko talaga dapat gano'n mahigpit talaga yung batas pagdating d'yan kasi, 'yun nga 'di ba mayro'n tayong tinatawag na stolen identity, puwedeng nakawin ng mga hacker, yung ano mo yung impormasyon mo ta's gagamitin nila para nakawan ka o kaya mang para manloko ng ibang tao may mga ganyang klase ng sitwasyon na na na nangyayari tapos ang nangyayari 'yun kasi hindi nila naaayos yung pagbabantay do'n sa mga personal na impormasyon na, na nilalagay natin. 'Di ba kasi kailangan ng mga, mga kumpanya yung personal na impormasyon na 'yun, eh, para para matulungan ka 'di ba, kaya kailangan mong ibigay pero ang problema hindi naman nila binabantayan ng maayos 'di ba, nakukuha ng mga ibang tao.
Ah. Oo. Fraud, oo. Totoo. Mm. Totoo 'yan. Oo. Totoo 'yan, mm. Totoo. Hmm. At saka sa, <sniffs> at saka sa panahon ngayon napakadali na lang talaga natin napakadali na lang mag-share sa isang website ng impormasyon mo, parang, ah, magre-register ka lang sa simpleng ano kailangan na ng, ah, kumpleto mong pangalan, edad mo, kaarawan mo, address mo. Lat lahat 'di ba, sa simpleng kunyari, app man na GCash app, eh, PayMaya man 'yan or Lazada, mga anong app na dina-download mo parang mayro'n pa nga silang permisyon na ina-ask para mag-grant yung access sa telepono mo so, masasabi ko talagang dapat paghigpitan talaga ang 'pag-save ng mga personal na impormasyon sa internet ng ng ewan ko kung pamahalaan ba o mag-ingat ka na lang talaga dapat 'di ba. Ah, ikaw ba, ano pa madadagdag mo do'n?
Mm. Mm. Mm. Tama, tama. Mm. Mm, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm. Mm. 'Pag napapansin mo kasi 'di ba 'yun nga 'yung, 'pag humihingi sila ng permiso para gamitin 'yung data, parang 'yung mga teksto na kailangan mong basahin sobrang haba 'di ba, tsaka sa parang hindi naman maintindihan ng normal na tao 'yung mga gano'ng klase na ano, dapat siguro 'yun baguhin nila na, ilagay nila ng mas maliwanag na at saka mas naiintindihan na porma para naman para mabasa talaga natin na ito dito pala gagamitin 'yung datos na kinokolekta nila sa atin. Kasi, 'di ba isa sa mga nararanasan natin ngayon ay 'yung, ah, mga advertisement, 'di ba, sa mga applications. Parang 'pag nag, ah, naghanap ka ng isang bagay sa Google, bigla na lang lalabas 'yun sa mga advertisement para sa'yo 'di ba, ginagamit nila 'yung 'yung datos mo ng ganiyan. Sa ibang paraan, ah, okey lang, 'di ba, kasi kunyari mahilig ka naman talaga kunyari sa mga lotion 'yan lalabas na lang 'yung mga advertisement sa'yo may sale pala ng lotion, oh, makakatulong sa'yo 'yun 'di ba? Pero 'yung mga iba naman inaabuso 'yung gano'n 'di ba. Kaya sana pag may mga ganitong klase ng ano 'yung mga agreements, ayusin nila 'yung ano, ayusin nila 'yung mga, teksto para mabasa natin, maintindihan natin 'yung mga
Hmm. Totoo. Totoo 'yan. Oo. Totoo 'yan. Mm. Totoo. Oo. Mhm. Totoo 'yan. Mm. Oo. Mm. Totoo, kasi parang 'di ba, ikit i-che-check mo lang 'yung box, check box o terms and condition, 'yun naman 'yung malimit nating ginagawa 'yung ni minsan hindi naman na tayo nagtangkang basahin pa pala pero 'yun pala, kontek ang konteksto nung nung terms and condition, eh, ipapamahagi nila sa internet ang mga impormasyon mong inano, 'di ba, para, hindi na nating bini i hindi na tayo nag nag nagbibigay ng halaga, eh. Ah, talaga kung ano bang mangyayari sa future o, ah, dahil sa mga impormasyong ano pero <tsk> sana sana hindi hindi ka pahamak ng bawat isa. Kasi sa'tin kasi hindi naman masyado, pero alam ko sa ibang bansa talamak talaga 'yung pagnanakaw ng identity, eh. 'Di ba?
Mm, mm. Tama 'yan, tama 'yan, mm. Mm. Mm. Oo, tama. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Oo, pag 'yan, naiisip iniisip mo din naman kasi talaga, malaki ,yung tulong ng internet talaga sa buhay natin, binago niya talaga 'yung buhay natin, hindi lang sa araw-araw, pati din sa ating mga propesyonal na buhay 'di ba? Talagang, madami ka ng, ah, magiging trabaho sa internet lang, marami ka ng mga pasukan. Oo, kaya malaki talaga 'yung tulong lahat sa ating mga Pilipino 'no, kaya, sana pag-igihin lang ng, ah, mga nakakaalam do'n sa lalo lalo na sa gobyerno pag-igihin 'yung pagbabantay, at saka 'yung implema implementasyon din. Alam ko, may mga batas na din naman tayo pagdating sa mga ganitong isyu hindi lang talaga, oo, hindi lang talaga na i-implement ng maayos minsan. Oo, kaya sana 'yun na lang pagbutihin na lang, tas sa atin namang mga mamamayan, kailangan talaga natin mag-ingat 'yun lang talaga. Kung hindi mo kayang mag-doble ingat, mag triple ingat ka na kasi, malaki 'yung tsansa na pag ano mai-scam ka, mm.
Totoo. Totoo, mm. Hmm. Tumpak ka diyan, mm. Oo. Hmm. Buti't oo. 'Yung cybercrime 'di ba, meron na tayong ganiyan. Mapanuri. Totoo. Totoo at saka 'yong nga nabanggit ko nga 'yong cy meron na ngayong cybercrime, so nagiging mas maingat na rin kahit papa'no 'yong may mga alam kung pa'no dapat mga i-share, ah, online lalo na, ah ah, dati kasi post ka lang nang post, kung galit ka sa isang tao post mo, picture niya lahat, pangalan niya. Ngayon kasi puwede ka ng balikan do'n, puwede ka ng ma-demanda pag naglaglag ka ng pangalan at saka larawan nila. So talagang puwede ka ng makasuhan at makulong at o kaya hindi kaya'y mag multa, 'di ba?
Mm, mm. Mm. Oo, tama. Mm. Mm, mm. Mm. Oo, oo. Mm, tama. Tama 'yung ano na maganda 'yung ano, maganda 'yung cybercrime talaga tsaka 'yung mga anti-libel 'yung mga gano'n para at least mababantayan 'yung karapatan no'ng mga ng mga tao, oo, para hindi naman ano, para alam ng mga tao na, aba pag nan sinubukan mong manira ng ibang tao sa gamit ng internet meron niyang ano, meron niyang kaparusahan. Oo, ayan.
Hmm. Makokontrol, oo. Hmm. Totoo. Pero alam mo maganda napag-usapan natin 'to 'no, kasi para para nafe-fresh ulit 'yung mind natin kung anong dapat o hindi 'no, salamat sa oras mo.
Oo, oo. Mm, mm. Ah, maraming salamat din, paalam.
Paalam.